Nah, ini sih ya, paling ya, nah, kalau misalnya lagi jalan sore gitu kan, dipantai tadi kan, nah, aku tuh perhatikan orang tuh pergi ke sana nggak cuman sama keluarga atau temen-temennya. Tapi juga ada yang bawa hewannya, misalnya bawa anjing, gitu kan, nah, itu aku lucu ya, mereka lari sorenya sama hewan peliharaannya. Nah, mana anjingnya dikasih baju yang lucu-lucu gitu kan, dikasih sepatu juga heeh, jadi lucu banget. Nah, itu sih paling ya pengalaman kalau misalnya jalan sore tuh ngeliat, eee, he orang-orang yang bawa hewan peliharaannya jogging kan, wah, ih, pengen juga nih bawa, eee, kucing aku bawa lari, tapi kayaknya nggak mungkin ya, kucing aku dibawa.
Heeh. Iya. Heeh, betul betul. Iya. Oke. Oh, iya. Oh, iya, betul betul. <sniffs> Heeh. Heeh. Oh, ada begitu ya. Ya, bagus juga tuh, heeh. Iya iya iya iya. Oke, betul banget tuh, heeh. Nggak mungkin, kalau kucing mah, nggak bisa diajak kompromi dia untuk, olahraga. Ya ya ya ya, aku juga sama sih, Kak, tet eee, tentang anjing juga nih, cuman memang kalau Kakak kan melihatnya, "Oh, ini lucu." Apa, gitu. Nah, kebetulan kan namanya di komplek ya, orang kan kadang-kadang melihara, eee, kayak anjing itu kan dilepas gitu, dilepas, eee, nah, a mungkin karena mereka, si anjingnya ini merasa se eee, ini ya, sok akrab aja gitu, sok akrab, tap akhirnya mengejar gitu, seolah-olah ngajakin bermain apa-apa nih, mhm, gitu. Cuman, kan namanya anjing kan bertaring ya, Kak, kadang-kadang aku juga masih agak ini ini antara bermain atau mengejar, gitu. Nah, cuman kadang-kadang si yang punya ini juga kurang pengertian gitu, cuman, "Eh, jangan lari jangan lari jangan lari." Ya, gimana nggak lari, orang kita dikejar kok, harusnya kan di apa namanya, dimasukin itu piaraannya atau diikat dulu, gitu. Dia asik aja sambil nyiram taneman, gitu. Mhm, gitu.
Iya, mereka juga ikut. <chuckles> Iya. Heeh, lucu. Iya, heeh. Nah, heeh. E ngedeketin, ya? Iya iya iya iya. Iya. Iya, ngeri juga, ya, was-was. Iya, aduh. Iya, bener. Iya, bener. Iya tuh. Heeh, dipegang, gitu ya? Iya, benar. Wah, bisa-bisa larinya jadi double ya, yang udah selesai larinya nih. Nah, tambah dikejar anjing jadi lari lagi gitu ya, Mas, ya? Waduh, capek. <chuckles>
Mhm. Iya, betul, heeh, kayak gitu. Kalau menurut Kakak nih, eee, olahraga itu penting nggak sih sebenarnya untuk kesehatan mental seperti itu?
Iya, bener bener sih. Mhm?